Eh.
Eh. Ehm, fai?
Mh. Eh. Eh, eh, eh, <giggles> ho capito.
Che f che fai? Che che di dici no? Eh, eh va beh, t'accompagno. Però basta, uhm, basta che non sia sempre un'abitudine, non perché io non sia cattolico, attenzione, tutto quello che vuoi, però tutte le domeniche senti dal lunedì al sabato lavoro, sto chiuso in casa, almeno la domenica. Santa pa e santa pazienza! E non mi chiudere dentro una chiesa. Insomma, voglio dire, non è il massimo, perché poi da lì segue il rito della domeni che ti spunta la suoceranza a casa, e che non e e che magnano come pazzi, e bevono co e e bevono.
Mh. Cer Cer Fammi uscire, <chuckles> fammi stare all'aperto. Okay. Chiaro. <laughs> <giggles> Fino fino fino a pomeriggio inoltrato. <chuckles> Ah.
Bevono, si si si si trafugano tutto il frigorifero. Io compro un amaro, mezza bottiglia si scala solo la domenica. Dice: "Vabbè, tutta salute". Però dico insomma ehm, la domenica è mia.
<chuckles> Eh. <giggles> Okay, è cer
È la giornata di riposo del lavoratore, è mia. Io la posso condividere con la mia compagna, con le persone a cui voglio be con la suoceranza, con mia mamma, quello che volete. Ma non tutte le domeniche, che dev'essere la la riunione di condominio. Se una domenica io mi voglio prendere, la motocicletta e andarmene in montagna in mezzo alle capre, fatemi andare in mezzo alle capre, perché almeno io là mi rilasso, sto bene, sono tranquillo, sono sereno. Non è che dici: "Sai faccio danni".
Mh. <chuckles> <coughs> Mh. Certo mi pare gius Ma e e come fai? Non non riesce a trovare un uhm, diciamo un un un compromesso? Dice: "Facciamo che ci vediamo u una domenica su 4". Che ne so? Co con la suoceranza.
No, che c n no, là non si può. Là è imperat, a senso loro, a senso loro. A senso mio, io la domenica allora funziona così. Va bene, lavoro pure la domenica mezza giornata.
Eh. Ah, no, è fisso, non Ah, ho capito. Ah, okay. <chuckles>
Così la sto lavorando pure la domenica, va bene. E l'altra mezza giornata
Perché con la scusa del lavoro poi puoi toglierteli dai piedi, quello è il senso. Ah, okay. <chuckles> Con con la scusa del lavoro, ti salvi da da da tutto. Sì, ho capito, capi
Sì, esatto, bravo, bravo. Pranzo Pranzo domenicale con la suoceranza, se no c'è offesa mortale. Dopodiché mi riposo due tre ore
Ah. <chuckles>
prendo lo scooter: "Vuoi venire con me? Mi vado a fare una passeggiata". "No, fa freddo, uhm, eh". "Va bene, va". Vi via <whistles> scappo e me ne vado
Sì. Eh, uhm, ah. Eh. <chuckles>
e torno a sera. Eh.
Ho capi Eh certo. <sniffs> Bisogna trovare un modo per vivere insomma. Eh, ho capito.
Eh, pacificamente sì.